Đúng rồi, đúng rồi. Thì nhưng mà vấn đề á là cái cái đó là một trong những cái vấn đề mà, gọi là, gây tranh cãi nhất luôn á, vì là hoặc là đây như là cái, a, tranh vẽ Ghibli á, cái, a, cái xu hướng tạo ra mấy cái tranh vẽ hình Ghibli á. Trong khi ngày xưa những cái họa sĩ mà người ta vẽ ra những cái tranh Ghibli thì người ta mất rất là nhiều thời gian để mà còn bây giờ chỉ cần một cú click thôi là xong. <laughs> Ờ.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, ừm. <chuckles> Đúng rồi, cái, a, ngày xưa mình cũng rất là mê cái tranh Chibi á, mình, à, cũng rất thích vẽ, mình học vẽ, mình học bao nhiêu lâu không không không không được, nhưng bây giờ mình chỉ cho một vài cái prompt ở trên, ơ, ờm, trên trên web thôi là AI nó tạo cho mình nguyên một cái cái, ờ, hình rất là đẹp, đúng không? Sống động.
Ừm, ừm. Ờ, luôn. Yeah, chính xác. Đúng rồi, chính thế thì làm sao mà mình có thể, gọi là, kiểm soát được nó chứ, đúng hông? Chớ nếu mà á hả, hông thì nó cứ đi ăn cắp của người này, ăn cắp của người khác, bởi vậy nên là mình thấy giới, gọi là, họa sĩ, nghệ sĩ đồ này nọ á, họ rất là ghét sử dụng, kiểu, <chuckles> họ căm thù nó luôn. <laughs>
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, bởi vì bây giờ một người a ma tơ như mình cũng có thể là mình mình tải lên các ảnh, sau đó mình yêu cầu nó làm cho mình các hình, xong rồi làm cho mình các video, ưm, mà dựa theo cái cái kịch bản của mình chẳng hạn, thì nó rất là nhanh, trong khi đó nếu như ngày xưa dựng phim thế phải mất cả một ekip và nó lâu, đúng không?
Đúng rồi đấy. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi đấy, chính xác á, thành ra là bây giờ thậm chí á họ bên một số những cái hãng làm phim á họ còn á, họ muốn á là bây giờ á hả, người ta, ờ, các cái diễn viên á bây giờ người ta cứ vô đi xong rồi họ sẽ quay lại tất cả biểu cảnh khuôn mặt của họ, xong rồi về sau họ sẽ tự làm phim bằng AI luôn. Nhưng mà rất là nhiều diễn viên đối tại vì họ nói là cái việc đó nó hông có đạo đức với lại hông có tôn trọng cái của người ta á, đó, thành ra là người ta hông có chịu. <chuckles> Ừm.
Ừm, ừm. À. À, đúng rồi. À. À, đúng rồi. Ừm, ừ, ừ, nhưng mà không rõ là nó ờ, công nghệ nó sẽ phát triển đến mức nào khi liệu nó có thể làm cho cái, gọi là, biểu cảm khuôn mặt của AI nó giống và nó đặc sắc, giống như là của con người đóng hay không, nên là mình cũng chưa rõ cái vấn đề này.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, thì mình thấy là nó cũng nếu mà nó không có được, gọi là, quản lý với lại kiểm soát chặt chẽ, đúng hông? Thì cái gì nó cũng có thể xảy ra và nhiều khi là, ờ, những cái cái gì mà giả tưởng hồi xưa, kiểu, trong phim á, ừm, là AI nó chiếm quyền kiểm soát của con người, nhiều khi mình sợ là nó cũng cũng có thể xảy ra thiệt. Ừm, ừm.
Rồi. Mình thấy gần đây ở Việt Nam có cái nhóm họ làm, à, ờ, phim hoạt hình bằng AI, nó hình như là, kiểu, "Dế Mèn Phiêu Lưu Ký" thì phải, đợt vừa rồi ch chiếu ở r rạp ấy, thì, à, mình cũng không biết là mọi người đón nhận như thế nào, t nó cũng không rõ là cái cái cái việc hoạt hình ấy nó cũng có về đồ họa thì, ờ, kịch bản nó có hay, nó có sắc nét và được mọi người đón nhận hay không, mình cũng không rõ. Ưm, nhưng mình cũng nghĩ là cái, ơ, AI nó phát triển để cho nó cũng tạo cơ hội cho rất nhiều những bạn không phải là công ty đâu, mà nghiệp dư cũng có thể tạo ra những cái sản phẩm của riêng mình
Ờ. Ừ. Ừm hưm. Ừm, đúng, đúng, đúng. Rồi. Đúng rồi, đồng ý luôn á. Ờ, hôm nay mình với bạn nói chuyện về cái chủ đề là bạn nghĩ gì về trí tuệ nhân tạo trong cái cuộc sống hàng ngày á, thì thực ra đối với mình bây giờ cái trí tuệ nhân tạo nó là một cái gì đó, gọi là, không thể thiếu luôn rồi, quan là sử dụng nó như thế nào để làm sao cho nó nó không có, ơ, ờ
À, đúng rồi. Nó vừa hiệu quả mà nó vẫn an toàn, đúng không bạn?